可愛い子多すぎて。
<chuckles> し止まらない感じだったんですね。うん、うんうん、うんうんうん。
ああ、そうなんです。 はまらない感じになっちゃって、あ、これは、いけないなと思って消しました。削除して。うん。
うん、あ、あ、じゃあ、そこでこう自制心が働いたんですね。あ、これこれ以上。
そうなんですよ。でもちょっとまあインスタでね、インスタで、ティックトックもやってるよみたいな感じでこう、ね、アイドルたちがこう、踊ってくれてるんですけど。そうなん、でも、あ、また見たいってなるんですけど、あ、ダメダメダメダメダメって言って、見てない、見ない。
うん。 うんうん。 うん、<laughs> うそ、ん。 でしょう。そこはどうするんですか？うん。あ、そそこは見て、あ、見てないんだ。あ、偉いな、じゃあちゃんとそこは、うん。
見ないようにしました。うん、ほんとに、うん、時間がどんどんなくなっちゃうんですよ。うーん。
うん、あ、でもちゃんとそこで一応入っちゃいけない領域っていうか、ここまでっていうのは決めてる？うん。うん。あ、あ、そうなんだ、じゃ、すごく厳しくぜん、今日ぐらいいいかみたいなのは。うーん、これ。
そうなんですよ。私の領域がこう、ね、そこまでは、もうティックトックはダメっていう領域なので。うん。 いや、もうほんとそれ、今日ぐらいいいかって言ってもずっと見ちゃうと思います。<chuckles>
ん、<laughs> うそ、あ、そこそこも分かった上で、あ、そうなんだ、うーん。
そうなんですよ。あ、これは私の時間がどんどんなくなってしまうって気づいたので、うんうん、もう気づいた時に、は、削除と思って。ね、押しました。うーん、そうです。
うんうん。 ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。なんか色々投稿とか例えば、こうするじゃないですか。やっぱりこう、みうん、みんなからのこう視線とか、みんなからのこう、なんかこう、うーん、なんだろう、色んなアクションリアクションとか、ああいうの気になりますか？
うんうん。 はい。 うんうん。 はい。ふんふん。ああ、はい。